Ah, et qui alors qui, heu, faisait tout ce travail? C'était les gens qui arnaquaient ou ceux qui étaient c'est ah d'accord! Alors ils
Ouais c'est ça. C'est eux qui travaillaient en fait, il il y avait des employés, du coup, heu, ils étaient peut-être je sais pas, heu, une vingtaine et du coup, il y a des employés qui travaillaient, heu, côte à côte des résidents, il y en a d'autres qui étaient plutôt dans les bureaux, enfin, tu vois, il y avait chacun un peu avait son rôle, et en gros tout ceux là étaient vraiment membre de l'organisation qui arnaquait les gens.
D'accord, heu
Mais c'est trop bien, enfin, franchement ça ça m'a tenu en haleine pendant toute une nuit et j'avais juste envie de regarder du coup, la suite à chaque fois et à la fin, enfin, voilà au bout du 6e épisode j'en pouvais plus tu vois, je me suis limite endormi devant, donc j'ai regardé, heu, les 2 derniers, après, heu, le lendemain.
alors les Ah oui, d'accord, heu et tu attendais le prochain épisode, heu, avec impatience, heu, j'imagine, heu, ça
Ah bah, forcément, ouais, la journée j'ai pensé qu'à ça quoi, <chuckles> j'avais juste envie de me reposer la nuit pour, heu, pour du coup aller voir cet épisode.
Mmh mh. Et est-ce que c' est-ce que c'est la la seule série qui qui t'a fait enchaîner les épisodes ou est-ce qu'il y en a eu d'autres?
Non, en vrai, il y en a eu d'autres, heu, je pense par exemple à Squid Game, tout simplement, heu, ça c'est vrai que c'est Squid Game.
Comment ça s'appelle? Squick Game, ah, c'est heu, en anglais, Squid Game. Mmh mh.
Squid comme le calamar en anglais, ouais, c'est ça, voilà et heu, en fait c'est un un jeu où, en fait, il y aura qu' 1 seul gagnant sur 456 participants, heu et au final le le la personne qui gagne va gagner 456 000 000 ₩, c'est des la monnaie en au Japon ou en Chine, je sais plus
Ouais.
et du coup voilà, et en fait pareil, c'est tu vois, tu es là, heu, tu vois un peu le développement entre les personnages et cetera, les trahisons, heu, tu vois, ce genre de tru en fait, ça ressemble un petit peu à de la télé-réalité, finalement.
Ouais. Ah d'accord, alors c'est ça toi, qui t'a, heu, attiré, heu, dans cette série qui a fait que tu voulais tout le temps la regarder?
Ah, dans Squid Game, ouais, parce que du coup je me disais: «Alors, qui est-ce qui va gagner?» et cetera, hem et en fait, heu, beh, du coup, je pariais un peu sur les gens, tu vois, après, bah, mes préférés, ils finissaient par, heu, être éliminés et du coup, j'étais dégoûté, donc je m'en retrouvais un nouveau préféré mais qui fait qui était à nouveau éliminé, tu vois, jusqu'à la fin et du coup, bah, j'étais un peu dég mais bon, ça va, à la fin, en tout cas, c'est une femme qui a gagné, heu, parce que du coup c'est, heu, c'est une série, heu, alternative, tu vois, en fait, c'est repris par une vraie série, donc ils se sont fait ça mais avec des vrais gens parce que la vraie série elle est, heu heu, vraiment dure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de de morts et cetera, bah, tandis que là, beh, du coup, c'est des fausses éliminations, tu vois, les gens meurent pas vraiment, heu, c'est juste une bille de peinture qui explose dans leur, heu dans un un petit sac, tu vois et heu, ça fait genre comme quoi ils étaient morts mais au final ils sont pas morts, heu et du coup c'est vrai que c'est sympa.
Oui. Ah d'accord! Oui. Mmh mh. Alors là, c'est pareil, tu, heu, tu t'es mis à à regarder zes les épisodes les uns après les autres?